まあね、家にね、なんか物をずっと置いておくのも難しいかなっていう風に思うんです。いえやっぱりなんか断捨離とかも必要になってくるのかなっていう風に思うんですけど、どうですか？なんか。家の中でなんか物を減らす時の判断基準とかってありますかね？
うーん。 うーん、私が物を減らす時は、あの物をカテゴリー別に分けてみて、その中でかぶってる物は減らすっていうルールでやることが多いです。
うんうんうん。 はえ、うん。 はあ。 ええと、例えばなんか想定しているもので言うとすね、特になんか断捨離で言うと、服とかある
うんうん。 うーん。
やっぱり服とかで、あの、だいたいなんか、同じ役割の服だな、みたいなものがあったら、じゃいらないかって片方捨てる感じって感じっすよね。
うんうん。 あ、そうですそうです。なんかまさに服とかだと、結構やりやすいんですけど。ま、割と何にでも当てはめれるんですけど。
ええ。ああ。 ええ、あ、そうなんですね。結構かぶってるものとかあったりするんですか？
うん。 いや、ありますね。なんかやっぱり自分の好きな物を買っていくと、多分、好きな物ってそんなにぶれてなければ、絶対同じ柄そうですそうです。
うんうん。 ああ。<laughs> そうですね、色とかね。かぶってそうですね、うん。
そうなんですよ。形とか、絶対かぶってて。あと、うーん、どういう場面で着たいかとか、そういうのも絶対かぶってるんですよ、何着かは。
はいはいはい。ああ。 あ。確かに。ええ、でもやっぱりそれとかでもね、なんか好きなものとかだとね、複数あってもいいみたいな方とかもいらっしゃいますけど、それでもやっぱりなんかもう、心を鬼にして捨てるって感じですかね。
うん。 いや、そうですね。あの、私もともとほんとに物が捨てられない方で。
はい。はえ、あ、じゃあもうほんとにパンパンっていうか、あの、もう、減らそうと思わないと減らせない感じなんですね、多分。
うんうん。 あ、そうです。元は、す本当にそういうタイプだったので。
へえ。
なんですけど、あの、何かそのカテゴリーの中の1個ほんとにお気に入りだけを残すと、他のものがいらないってことに気づいたんですよ。
うんうんうん。 はい。 <laughs> え、どういったタイミングで、その気付きを得るんですか？やっぱりね、物持ちがいいという、まあ、い言い方になりますけど、そういう人たちとかだったとね、なんか、だいあの、これもなんか似てはいるけど、オンリーワンなんだよみたいな感じでやっぱり取っておきたいなっていう人もいらっしゃると思うんですけど。どういったきっかけで、そんな考えに切り替えたんですか？
<laughs> うん。 <chuckles> はいはい。 うーん。一番最初は、あの、大学生の時
うん。 はい。
に、あの、4年間同じ家に住んでたんですけど、そこから引っ越すってなって。
うん。 ああ、はい。 うーん。
で、結構、その大学生の時とかって、ものをどんどん好きなものどんどん買っていって、どんどん膨れ上がってたんですけど。
ああ。まあ、学生なんてね、ま、しよより大人よりは思慮浅いですからね。
うん。 <chuckles> そうですね、ピンときたら全部買うみたいな感じだったんですけど。
うん。<chuckles> はい。
その時に、その、別の家に引っ越すってなって、もう、持ってける物も限られてるしってなって、せ、タイミングがそこで1回あったので。
うんうんうん。ああ。 うんうんうん。 ええ。
で、減らしてみようってなって、その時に。
うーん。
あの、よく考えたら、これも、これも、これも全部同じくない、みたいになって。
<laughs> なるほど。へえ。あ、だからほんとになんか必要に応じて、なんか嫌だけど、ま、じゃ、整理しなきゃなってなった時に、きすその気付きを得てって感じなんですね。
うーん。 うんうん。 あ、そうですね。一番最初はそれが気付きだったんですけど、で、実際減らしてみたら、あの次に何というか、物ってやっぱ、そんな多くなくてもいいかもって思ったことがあって。
はい。 うん。 へえ。あ、はいはいはい。
あの元々がそのすんごい、物持ちいい方で、じゅうねん以上同じ服とか靴とかずっと使うんですよ。
ああ、もう。 ああ。あ、そうなんですね。ふさっきから聞いてる感じとかだとあんまりね、なんかどんどん買ってくから物が溜まっていくタイプなのかなっていう風に思ったんですけど、なんか捨てないから、減らないっていう感じですかね、どっちかというと。
<chuckles> うん。 あ、そうですね。捨てないし、昔は買ってたんですけど、なんか、その一回減らしてみたら、そのすごく、げんすなん何てゆんですかね、あのすごく厳重に選んごした、その大事な物をちゃんと手入れできるっていうことに気付いて。
<laughs> うーん。 うんうんうん はい。 ああ、なるほど。確かになんかもう、持ってる品数が多い分ね、なんかお互なんかそれぞれにね、向けられるなんか目の量というか、あの手間かけられる手間とかもね、分散されちゃいますもんね、多いと。
うん。 うんうん。 あ、そうなんですよ。なんか革のバッグとか、あの
ああ。ちょっ
定期的に革の靴とかも
ああ、ちゃんとね、デリケートですもんね、あそこら辺のね、ちゃんとした素材使ってるやつはね。
<laughs> いや、そうなんですよ。で、これが、結構こう、ちゃんと手入れしていくと、なんとなくこう、革とかも自分用に色合いが変わってきたりとか。
うんうんうん。 たああ、すごい。ああ、だからあれですよね、なんかあの、使っていくことになんか、自分の味が出ていくっていうね、よくね、あの革う革系の商品売ってるね、店員さんが言ってる感じのことですけど、うん。
うんうん。 ああ、そうですねそうですね。なんか、ほんとに実際やってみて「確かに」って思って、そのうん、1個大事なものをちゃんと手入れしながら使っていけば、あの、飽きることもないんですよね。なんとなくそうやって、自分用に変わっていく感じが。
うん。 うんうん。はあ。 うん。 はいはいはい。 ああ。 ああ、だから育てていく感じがやっぱりなんか、あの、すごいなんか、物として飽きるっていうところをやっぱりなくしていくっていうか、薄れさせている感じはあるのかもしんないですよね。
うんうん。 うーん、ほんとおっしゃる通りで、なんか、その、革とかだけじゃなくって、普通の服とかも、なんか毛糸とかでもなんでも、ちゃんと手入れしてあげた方が、あの、自分に馴染んでいったりとか。で、そうすると、そのカテゴリーではその1つくらい、1つふたつくらいまでしか、ちゃんと手入れってできないんだなっていうのに気づいたりして。
つあ、はいはいはい。 うん。 ああ、はいはいはい。 ああ。 あ。はいはいはい。 うーん。 ああ、だから本当にあれなんですよね、ほんとになんか同じジャンルで複数個バーバーバーって使って、なんか、ああの、切り替えていくというよりかは、なんか1つのものをに作り変える事によって、なんか手入れもできて、あ、そう、くびんそれによって長持ちもしてって感じで、大丈夫っていう感じなんですね、現状。
うんうん。 うん。 あ。 そうなんですよ。で、うーん、それにはやっぱり、その、同じカテゴリーのものは、どんどん減らしていく方が
へえ。 なるほど。
うーん、じ減らせるし、減ったものを大事にできるし、あの、もったいなくも、そっちの方がないなって思って。
ああ。 確かに。いや、そうですよね、なんかね、新しいものね、かん、そういうなるとやっぱりどうですか？なんか買う時とかにも、やっぱりもうこれは同じだから買わないでおこう、みたいな意識とか働いたりっていうのは最近はあるんですかね？
うん。 あ、そうなんですよ。ほんと、新しいもの全く買わなくなって。
え！それはね、それでもちょっとなんか、あの消費行動的にね、別に楽しみに買ってもいいですしって感じはありますけど、普通になんか、新しい、なんにも増やさずって感じですかね？
<chuckles> <laughs> うーん。ほんとに、滅多に増やさなくなりました。その何て言うんですかね
あ、そうなんですね。
あの、必要なもの以外は、なんかそのカテゴリーのものがあるんうちは必要ないなっていう感覚になって
はあ。 はい。ああ、なるほど。ああ、でもなんかすごい貯蓄にはすごい良さそうな考え方かもしんないですね。ちょっと今聞いてて思いましたけど。うん。
<chuckles> 確かに。確かにそうかもしれないです。
へえ。ええ、でもどうですか？やっぱりなんかね、今まで買ってきたものの中とかでもね、なんかどんなんか思い出あるやつとかもあったと思うんですけど。なんか思い出、なんか同じジャンルのやつで中でなんかどう同様に、もうどっちも思い出あるなみたいな商品があった時はどういう風になんかあのわく仕分けしてたんですか？
うん。 はい。 うーん、今の自分に似合う方とか、今の自分に必要な方を残すっていう感じでした。
あ。 ああ、すごい。でもほんとにあれなんですね。思い出あっても結構グって、もうグって我慢しても捨てれる感じの心持ちではあったんですか？当時とか。
うん。 うん。 あ、そうですね。なんか、その結構よく捨てられないとか減らせない時ってもったいないみたいなのが割と出てくると思うんですけど。
うーん。 ああ、あ、皆さんね、いってますよね。はいはい。
<chuckles> なんか、使わない方がもったいないみたいな気持ちになったんですよ。その減らそうっていう風に、あの、実際。
ああ、確かに。
激戦してたら。
使われてることですからね、やっぱりね、服とかも道具も何でもそうですけど。はえ、え、でもどうですかね、処分とかするときね、最近とかだとね、メルカリとかそういうツールとかもありますけど、そういったものを活用とかせずに普通にそのまま捨てちゃう感じですかね？
うーん。 ん、ん。 いや、そこはやっぱ、あのひ多分もともとは人よりもったいない性なので、なんかもう、普通に捨てるはできないんですよ。思い出深かったりもしたりして。
<laughs> ああ、確かになんかね、うん、このままなんかゴミ袋に捨てられ詰められて燃やされちゃうんだと思うと、ちょっとうってなりますもんね。<chuckles>
うん。 いや、そうなんです。なんであの売りに出すとか、その誰かにあげるとか、ほんとメルカリとか。
ああ、あ。 うーん。
あともう、その値が付かなかったとしても、なんかリサイクルで引き取ってもらえる場所とかそういうのを探してみたりしましたね。
ああ、ありますよね。いや、確かにそうですよね。なんか特にね、思い出深いものであれば、よよりなんか、うしメンタル的にはなんか来るもんなんかただ単に無駄に消えていくってなるとちょっと嫌ですもんね。へえ。
うん。 うん、そうなんでうお。
ああ、でもなんかすごいんですね。なんか昔はね、あのあんまり物持ちが良すぎてあんまり捨てれないみたいな話でしたけど、今もね、かな
ん。 うんうん。
ものを絞って減らすこともできるっていうことだったんですけど、どうですか、なんかあのあの、もう、ももしもなんか、同居家族とかいらっしゃるのであれば、なんか、その方々の価値観の違いとかって、あったりしますかね？
あ、あの同居は今してないんですけど、あん、私の実家が、もともと本当に物を、捨てないんですよ。<laughs>
うん。 ああ。 ああもうだから、もう一族、総出でそうだったんですね、多分、昔は。
そうなんです。母方が、本当にみんなあの、そうゆう感覚で。
へえ。
なんか本当に、私の実家も実際、あのなんかもう、タイムカプセルみたいになってるんですけど。
<laughs> もうあれですかね、昔の教科書とかも、探そうと思えば全然あるし、みたいな感じですかねえ、もはや。
あ、もう全然あるんですよ。もう教科書どころか、本当に私が、い、あの保育園に通ったところに描いた絵とかも、全然出てくるかん <laughs>
<laughs> すごいな。あ、でもなんか親からしたらね、取っておいてもいいかな、って思える品なのかもしんないですけど、まあでもやっぱりあれですか、あんまり取捨選択とかしないで、生きておられる感じの感じなんですかね、あの、その、ご家族っていうのは。
うん。 うーん、そうですね。いや、そうですそうです、その、物を減らさないし、新しくも増やす、みたいな。
<laughs> うあ、なるほど。
そう、まさにですね、あの本当に母あの私の実家もそうですし、母の実家もそういう感じで、なんか
ああ。
片付ける時は楽しいんですけどね、色々出てきて。
ええ、はい。 あ、なるほど、ま、あ、じゃあ、あの時のこれじゃんみたいな感じでね、確かに思い出深いかもしんないですけど、え、でもどうですか？やっぱりなんか今だとね、結構よりなんか綺麗な感じに、あの、持っていけるような価値観に変わってると思うんですけど、なんかその辺なんか、価値観のぶつかり合いとかってないですかね？
うん。 はい。 うーん。いや、なんか、何年か前に実家を整理しないといけないタイミングがあって。
うんうん。 あ、はいはい。
もうその時は本当に母と、あの、共同作業で。<chuckles> ちょっと喧嘩になったりもしながら、うん、片付けましたね。
<laughs> <laughs> 捨てられないでしょ、みたいな、こぬこう、なすなんかすねなんか捨てたい側が、と、捨てたくない側がちょっとぶつかり合ってみたいな感じですかね。
もうそうですそうです。 そうですそうです。いや、もともとは、あの「片付けなきゃいけないから手伝って」で行ったんですけど、実際行ってみたら、もう、手放せない、捨てられないみたいな、なんかもう「これもあれも全部使うかも」みたいな。<chuckles>
はいはいはい。 <chuckles> 大変だな。 ああ、なるほどなるほど。いや、だか、やっぱなんかもったいない症、みたいなところからね、なんか文化的というかね、なんか、生来のものとしてねなんか、そういうところで育ったから、なんか自分も、なんか、同様のものを持ってたってところはありそうですよね、ちょっと今の話聞いてたら。<chuckles>
うーん。 うん。 いや。 めちゃめちゃあると思います。なのでもう方法としては、その、カテゴリーに分けて、いるんあっちの同じカテゴリーの中で今必要なものを残せばいいんだよっていう話をして、で、その、精神的な部分に関しては、なんか「手入れできない方がもったいないと思わない？」みたいな。<chuckles>
うん。 ああ。 うん。 ああ。 <scoffs> ああ、もうすごいなんか、ちゃんとね、あのあの相手の立場に立った上で、りか理解を示した上で、なんか、あの、説得していくっていうね、あの、いいえ、一番なんか通用しやすい感じですけど、どうですか？最終的には。
うん。 <laughs> あ、でも、うん。あの、減らせはしたんですけど、やっぱその、私がやるよりもだいぶ物は残って
うんうんうん。 ああ、なるほど。もうだからちょっと、にあれですね、判断がね、つかなかったやつもあったんでしょうね。
うん、ま、でも、うん。<chuckles> いや、その辺はまあでも、ね、なんか私も最初はもうどれだけ減らすかですごいあの競ってたんですけど、ま、色々話しながら片付けるうちに、まあでも確かに、その時必要なものの量っていうのは人によって違いはあるよなっていう風に私もちょっと勉強になって。
うーん。<chuckles> ああ。 うんうん。 ああ、確かにそうかもしんないですね。いやだって道具とかもね、なんかいよなんかたくさん使う人もいますし、あんま使わずにね、あの、なんか外のねんご飯食べご飯食べたりするから、あんま料理の道具とか必要ないとか、うん、いう人とかもいらっしゃいますしね。人によりまそこら辺は。うーん。
うんうんうん。 うーん。 なので、その最終的な量だけをこうあの一緒に相談して決めて、もうここまでしか譲れないっていうラインを決めて、もうそこまでは持っていこうみたいな。ほんとに共同作業ですね。<laughs>
<chuckles> で、ああ、うんうん。 <giggles> すげえ、ちゃんとした交渉術。<giggles> あ、でもね、なんかそんなね、もともとなんかもう物持ちが良すぎるね、あのあのご家族のと方はなんかちゃんとね、あの説得して、あの、ある程度まで持っていけたっていうのはかなりなんかすごいなんか成長というとこところ感じるところではあるんですけど、なんていうか、あの昔と比較しても。え、でもなんかどうですか？やっぱりね、あのそういう判断でもって結構まあいろんなものをね、処分してきたと思うんですけど、なんかあの、ま、だかこれはなんかあの処分しない方が良かったなって後悔したとここととかってありますか？
うん。 うんうんうん。 はい。 ああ。うーん、服とかに関しては、その流行りが回ってくるタイプのものってあるとかと思うんですけど。
ああ、ありますね。なんかね、あの、最近とかだとね、なんかちょっと2000年代初頭がちょっと再度流行り始めてみたいな話ですよね。
うーん。 みたいな、なんか、これまさにあの時のあれだったなみたいなやつが来た時は若干思います。<laughs> うん。
うん。<laughs> え、「や、なんかまたきてもよぐ良さそうだったのにあれ」って思って、あ、なるほどなるほど。いや、でもファッションはね、難しいですからね、なんかいつね、流行りがね、再来するかもわかんないですしね。なんかその場で判断できることじゃないですよね。<chuckles>
うん。 にえ、そうなんですよ。ま、でもうーん。まい、ほんとに必要なら、また新しく買えばいいかなっていう風に思ってますけどね。
いや、でもなんか、すうん。うん。ああ。あ、でもすごいなんかちゃんとなんか掃除できる人の考えだなってすごい今聞いて思いました。なんかすごいなんか参考になるお話だったかなってふうに思います。ありがとうございました。
<chuckles> ありがとうございました。
はい、いつ失礼します。